أوكي، آه آه، جميل جميل.
ماشي آه، ف وهُم يعني الخِلَان كلهم ساكنين إحنا بس الوحيدين اللي كنا إيه، يعني أنا وخالاتي اللي بعيد لكن الولاد كلهم اللي هُم خِلَاني يعني كانوا ساكنين في إيه، في بيت واحد كده. فإحنا كنا بنروح لهم.
آآ، طب و جميل، وكنتم بتعملوا إيه بقى بعد صلاة الجمعة كده؟ الأنشِطة أو ال الحاجات اللي كنتم بتعملوها سوا مثلًا؟
ب بُص هو كانوا كانوا على ما افتكَر إن كل واحد فيهم كان بيجِيب الفطار الجمعة. يعني مثلًا عندي خال من خِلَاني يجِيب الفطار أول جمعة، اللي بعده تاني جمعة. بس كان بقى إيه، كان دايمًا ياخُد حد من الولاد معاه. كانت فَرحتي بقى لما إيه، لما ياخُدني أنا معاه أجِيب الفطار ياه، كانت بتبقى حاجة يعني ما لهاش حل.
اهم. أوكي. آآ، آه، طب كنت بتحِس بإيه؟
آه، إن أنا رايِح مع خالو بقى أجِيب الفطار. إيه ده، خالو اختارَني أنا من وسط العِيَال دي كلها.
<laughs> أيوه، أيوه، أيوه، بتحِس إنّك مميَّز كده.
آه، رايح أجِيب الفطار.
إمم، أنتَ حد مُهِم. آآ، أنا أهَم واحد النهارده. <chuckles>
وأرجع بقى وإيه آه، وب بالضبط، وأرجع بقى أنا شايِله وادِيه لنينا كده وأقول لها: "خُدي الفطار بقى."، و وتجهّزه ويقعُدوا بقى. بس كان في حاجة بقى
اهم. و قُل لي.
كان لما نقعُد على السُّفرة بقى إيه، الولاد ما كانوش يقعُدوا بقى مع الناس الكِبيرة.
إمم.
كانوا هُم الكبار يقعُدوا الأول وكده. كان جدو بقى ساعات إيه ينُده على حد بقى يميِّزه، يقول له: "تعالَ، اقعد معانا." فلما كان ييجِي الدَور عليّا أنا برضه كانت تبقى إيه، تُحفة.
أوكي. برضه تحِس إن أنتَ سفِير. <chuckles> طب أنتم طبعًا طبعًا، طب أنتُم أنتُم يعني كان الأو الأطفَال مثلًا الصغيرين يقعُدوا مع بعض، والّا بعد ما الكبار يخلَّصوا يقعُدوا الصغيرين؟
آه، طبعًا افتقَدنا افتقَدناها دلوقتي. آه، كان الكبار يخلّصوا الأول
وبعد كده يقعُد ال الصغيرين ي براحتهم بقى يهيّصوا
وبعد كده الصغيرين، آه، يبقى ليهم آه، يعني زي إيه، آه، مادّة تانية بقى. يفر يفرشوا لهم كده سفرة تانية بقى إيه، يعني أنت عارف البواقِي البواقِي بقى <chuckles>
أيوه أيوه، الدور التاني. <laughs> طب وأنتم كنتم الأول بتفطَروا وبعد كده تصلّوا الجمعة، وبعد كده ترجَعوا مثلًا تقعدوا كده مع بعض بقى وتتكلموا، والّا؟ إمم.
لأ، لا لا لا لا، لأ، كنا بنصَلِّي الجمعة الأول، ونرجَع نجِيب الفطار، وبعد كده نفطَر، وبعد كد وبعد كده نقعُد بقى، بيبقى في إيه جلسة بقى، نتفرَّج مثلًا على فيلم اللي هو كان بييجي بعد الصلاة، نتفرَّج على حاجة كده إيه. ممكن ساعات نقعُد نلعَب لعبة مع بعض، الكبار والصغيرين. كان في أسئِلة مثلًا، عارف أنتَ ال كان في حاجة اسمها بنك الأسئِلة كده، كله عبارة عن كروت، كل واحد يمسِك كارت بقى وإيه، ويسأَل التاني سؤال كده، وكله يجاوِب. م كان حاجات جميلة مفتقِدينها دلوقتي، ما فيش الكلام ده.
آه. أوكي. آه. إمم. أوكي. إمم. جميل، آه طب قُل لي، هي هي الكروت بتبقى اسئ الأسئلة مكتُوب عليها، وحد مثلًا بيسحَب الكارت عشوائي، وبيسأَل عشوائي، والّا بيبقى في دَور مثلًا أو نظام معيَّن؟
كان بيبقى الدَور بيلِف كده إيه، من ال يعني من اليمين كده، الواحد بيسحَب الكارت، وبعد كده يسأَل اللي على يمينه، اللي م على يمينه ما عرَفش إيه، يسأَل اللي بعدِيه، بس اللي ما عرَفش بيطلَع برّه الدَور.
آه. آه هي أسئلة معلومات عامة، مش حاجات مثلًا مواقف أو
آه ما لا لأ، معلوم معلومات عامة آه، ممكن يكون فيها حاجات علمية، حاجات تاريخية.
آه آه، مسابقة. أوكي، ومين اللي كان بيكسب دايمًا؟